لأ، بعد موضوع الخياطة، موضوع الخياطة ده كان في البداية خالص لمّا الواحد ما كانش عارف نفْسُه هو ممكن يعني ميولُه إيه وهواياتُه إيه؟ فكان ده كان في بداية حياتي خالص. إمم.
آه. جميل جدًا. يعني كانت التجربة اللي كانت فيها فَشَل ديّة كانت في البداية خالص، ودلوقتي هتخوضي تجربة بقى اللي هي تَبَع تخصِّصِك، بس واضح إن أنتِ مش بتكمّلي.
آه. آه. وما باحبش إن هي يكون يعني أنا ما باحبش أقول عنها إنها فَشَل بصراحة، يعني باحب أقول عنها تجربة طَلَعت فيها بدرس، يعني ال ال ال ال التجارب لو ما فَشَلِتش فهي علِّمتك، فأنا اتعلّمت منها، اتعلّمت إن أنا أشوف
إمم. تمام. اتعلِّمتِ إيه بقى منها، من التجربة بتاعة الخياطة ديَّة؟
آه. اتعلِّمت أشوف أنا عايزة إيه؟ أنا ميولي إيه؟ أقدَر على إيه؟ لأن مش كُلّنا نقدَر نعمل نفْس الحاجة زي ما قُلت لك في الأول. فأنا اتعلِّمت إن أنا أقدَر أحدِّد أعرف نفْسي، أنا ما كنتش مكتشفة نفْسي نفْسها.
إمم. ياه! حلو أوي
يعني فيه حاجات جوايا أنا ما كنتش مكتشفاها.
إمم.
آآ، التجربة دي خلّتني أقَف وامسِك ورقة وقلم واقعد أكتب، إيه الحاجات اللي أنا باحبها؟ وأنا باحب ده لأ، أنا باحب ده لأ، آه أنا باحب الرسم لكن ما أحبش أخيَّط، ما أحبش أقُصّ، آه أنا باحب الأطفال، باحب أتعامل معاهم جدًا، متعاطفة جيدة جدًا مع الأطفال اللي بتعاني من أي خَلَل، من أي نوع، طيب ده مجال كويس جدًا. آه أنا باحب عِلم النفْس، أنا معظم الروايات والقراءات بتاعتي كُلّها في عِلم النفْس، فده ده ميولي، فبدأت بالورقة والقلم أفصَّص الأمور، فده ساعدني جدًا إن أنا أ يعني أحُطّ نفْسي دايمًا على أول الطريق بنجاح، يعني بثبات، بلاش بنجاح.
جميل جدًا. إمم. حلو أوي ده. جميل جدًا، ماشي. طَب معلش في البداية برضه إن أنتِ دلوقتي قرّرتِ إن أنتِ يعني تتخصَّصي أكتر في علاج ال الميول بتاع اللي هُم ال الأطفال اللي عندهم توحُّد وكده. هل بقى آه. هل خُضتِ بقى التجربة وإيه بقى اللي حصل بعدها؟
طيف التوحُّد، آه.